Hello, magandang umaga. Kamusta ka naman?
Ito ayos lang, halos kagigising lang. Ikaw ba, kamusta ka naman?
Ayun, okey lang din ako, salamat sa pagtatanong. Napatawag lang ako or may mga gusto lang sana akong pag-usapan, tungkol ito sa pamilya, lalong-lalo na ngayong panahon medyo, ah, may mga well, kadalasan talaga sa generation ngayon medyo wala na masyadong, um, activity yung pamilya. Puro nalang trabaho or, um, school, yung ganyan. So kayo ba, ng pamilya mo, ano ang mga paborito mong tradisyon kasama sila?
Hmm. Okey. Hmm. Well alam mo, totoo yan. Sa lalo na sa modernong panahon ngayon 'no. Yung, ah, tipong medyo nawawala na rin yung mga bonding ng magpapamilya. Pero dun sa tanong ko, ah, tanong mo na, ah, yung paborikong, ah, paboritong tradisyon, yung siyempre yung magkakasama sa ha ah, hapaghainan. Ah, isa na dito yung mga ma madalas sa Bagong Taon nalang halos kami nagkikita-kita, eh.
Tama. Mm. Oh, tama yan. Oo nga.
Pero nung mga kabataan kami, merong mga ano, mga event sa church na, um, dinadaluhan naming magpapamilya, so yun. Um, mag ano minsan gumagala kami sa malalayong lugar, kasama yung mga churchmate namin. Buong pamilya kami magkakasama. So yun yung mga paboritong, ah, tradisyon 'no. 'Yung sa Bagong Taon naman, yun sama-sama kaming magkakapamilya, sama-samang kumakain, naghahanda ng pagkain sa Bagong Taon. Tapos yun sabay-sabay, ah, mag sabay-sabay magkakasama sa countdown, 'yun, kung meron man tulog gigisingin, 'di ba? Ikaw ba, ano yung mga paborito mong tradisyon na kasama yung pamilya mo?
Oo. Ah, ang galing. Hmm, maganda yan. Oo. Ah, oo, tama. <smacks lips> Naku same tayo, relate din ako diyan lalo na yung sinabi mo na parang, ah, pagkatapos sumamba, eh, pupunta sa mga, ah, activity kagaya ng parang pupunta ng mall. Kasi kami nung bata ako, ah, pagkatapos naming mag-church, kasi every Sunday kami nagchu-church tapos after mag-church, ah, ayun na punta kami doon sa tatagal pa kami actually doon sa ka yung park, ah, kung saan may mga swings, ah, may mga palaruan, may fountain. Dun talaga, yun ang tradisyon namin araw-araw. Kahit na, ah, mahirap kami pagdating sa pag-church hindi talaga namin nakakalimutan every Sunday. Tapos bonding with the family parang kunwari picnic na sa amin ng family namin yun. Tapos, same din sa'yo lalo na yung mga kasi kami dati iba kasi ang relihiyon pa namin, may mga fiesta ayun talagang punuan ng hapagkainan namin at puro kapitbahay at mga kamag-anak ang nasa bahay. Tapos, um, kapag Pasko naman at saka New Year, ayun talaga sobrang ang galing ang ganda lang talaga balikan yung dati lalo na yung paputok sa December tsaka yung New Year at saka Pasko sobrang maa maano talaga, ah, mabongga, pero ngayon kasi medyo limitado na, di ba? So, ikaw ba ano ang mga alala mo na naisip mo kapag ginagawa niyo ang mga tradisyon na iyon or kahit mga ano pang mga natatandaan mo?
Mm. Kaya nga. Tama, mm. Mm. Mm. Kaya nga. Well, 'yung pagiging busy tuwing, bago 'yung event na 'yun or 'yung tradisyon na 'yun, 'to panigurado gigising, ah, kailangan gumising nang maaga, kung kunwari 'yung gala namin or lakad namin sa mga church events, kailangan maaga pa lang ano bi nakabihis ka na. Tapos, ah, kailangan makakaing maayos siyempre, ba 'yung biyahe ano, ah, malalayo, so kailangan ano, okey na 'yung tiyan mo, tapos, ah, may mga, ah, 'yung mga dala-dala mo, okey na. So 'yun, 'yung minsan 'yung napapagalitan, pero okey lang kasi parang nostalgic, oo, nostalgic feeling 'yun. 'Yung sa ano naman, 'yung sa mga sa new year 'yun siyempre kailangan maaga ka rin gumising kasi sa palengke pa ganung oras or ma madaling araw pa lang marami ng tao ma So 'yun gigisingin ka na ng magulang mo kailangan mo sumama sa pagbili ng mga kailangan. So 'yun, ah, kahit mga nakakapagod tapos after naman nun parang la 'pag 'yun na 'yung mismong event parang worth it naman 'yung pagod o 'yung paghahanda, oo. El ikaw ba, ano 'yung mga ala-ala ng 'yung naisip mo kapag ginagawa niyo 'yung ganitong klaseng tradisyon?
Oo. Tama. Ay oo. Tama. Oo. Oo. Tama. Oo. Maubusan. Totoo 'yan. Mm. Tama. Fulfilling. Mm. Ay, ah, makuwento ko lang kapag New Year or kahit na may okasyon basta may pera, lagi kaming may chiffon cake. Ka alam mo 'yun, yu kung natatandaan mo, 'yun ang pinaka the best na cake sa lahat, kahit wala siyang toppings pero chiffon cake talaga, ang sobrang tamis, sakto lang, um, hanggang sa paglaki parang hinahanap mo siya. Kapag kinain mo 'yun parang magto-throwback ka or babalik ka sa nakaraan. So 'yun talaga ang gusto ko eh. Si mama favorite na favorite niya 'yun kaya every may, um, handaan lalo na kapag New Year at saka Pasko lagi talaga kami may chiffon cake at saka 'yung New Year, tatalon kami niyan 12:00 parang hindi naman kasi totoo 'yun. Pero tignan mo ngayon, <chuckles> 'di ba? So ikaw ba, ano ang mga nagbago o nanatili na tradisyon ito habang lumalaki kayo?
Ay oo, oo. Mm. Mm. <chuckles> Totoo 'yan. Oo. Well, kadalasan, ah, well, ang nanatili na lang talaga na tradisyon, na event, is yung sa New Year. Kasi ang New Year kasi, ano 'yon, eh, considered as holiday dito sa, ah, bansa natin or sa buong ano, buong mundo, so walang pasok. Kaya okey yung schedule. Eh, ngayong siyempre mag may ma kaming magkapatid, matatanda na, um, medyo okey na lang schedule is yung mga magulang namin. Ah, yun nahirapan kami maghanap ng tamang schedule, so yun, ah, may yung mga tradisyon na lagi naming ginagawa nung mga bata pa kami, eh, hindi na kami nakukumpleto. So, nakakalungkot na, ah, isipin na nawawala yung mga ibang tradisyon, pero masaya pa rin ke kasi kahit papa'no may mga nanatili pa naman. Well, ikaw ba ganun din ba sa inyo, yung trad ah, may mga nabago dahil nagbago yung, ah, dahil matatanda na kayo, tsaka may mga nanatili ba?
Mm, tama. Oo nga. Oo. Matanda na. Totoo. Tama. Na, oo naman. Ay, oo. Oo naman. Siguro dahil, ah, iba-iba na kasi kami ng lugar ng mga kapatid ko at wala na din yung tatay ko, so nanay ko na lang. So parang, ah, nag-iiba na din yung ano, ihip ng hangin. Hindi na siya kagaya dati na kapag hapag-kainan, yun ang favorite part ko sa pamilya namin na ha kapag hapag-kainan. Um, lalo na yung papa ko, strict to traditional talaga siya at talagang, ah, iniimportansiya niya talaga yung pamilya pagdating sa pagkain na dapat sama-sama, salo-salo. So, yung nagkaroon ako ng partner, talagang ginawa ko talaga yun na everyday, tradisyon namin na kumpleto kami sa hapag-kainan. Kasi nandun yung bonding na hindi talaga ma na hindi mananakaw ng iba. Kasi yun talaga yung kahit hindi kayo nagde-date basta mayro'n kayong time lalo na sa hapag-kainan, talagang, ah, yung yung communication niyo, yung family orientation niyo talaga or, ah, talagang ano 'yon, yung solid talaga. So, yun yung para sa akin. Ikaw ba, may mga bagong gawain ba kayo ng, ah, isinama sa tradisyon niyong ka kamakailan lang na ginawa ninyo?
Ay, sorry, mm. Oo. Ayan. Oo, maganda. Mm. Tama. Mm. Well, sa tradisyon namin, well sabihin na natin sa New Year. Ah, pinalitan namin yung paputok kasi, 'no, siyempre dati, 'di ba, puwede yung paputok at yung tatay ko lagi 'yan nag-aano, nagse-set ng firewor o yung mga paputok ng firecrackers tsaka fireworks. Ah, 'pag ano niyan, sinindihan, maganda naman yung ano eh, epekto pero or maganda 'yan siya tingnan, problema medyo delikado siyempre tsaka bawal na sa batas natin. So
Oo nga. Oo. Totoo. Oo, lalo na yung triangle, 'di ba, yung sinturon ni Hudas. <laughs>
Oo. <laughs> Delikado yun, kasi siyempre. Ako, muntikan akong maputukan dati. So, yun pinalitan namin siya ng mas safe dahil ano, yun nga, delikado tsaka bawal na rin sa batas. Ano nalang, torotot nalang, tapos videoke, okey na kami dun. Tapos siguro may mga ano, konting lusis nalang, yung hindi na paputok, yung pailaw nalang na mga chemicals, ganun. So, oh yun okey na sa'min yun. Ang importante naman kasi sa tradisyon is yung magkakaroon kayo ng bonding ng magpapamilya at nagke-create ko na yo kayo ng memories. So, ah, together sa na mga mahal niyo sa buhay. So, yun yung parang pinakaimportante sa'kin na ma-keep sa tradisyon. Okey lang mabago yung ibang ginagawa basta ma-keep yung, ah, pinaka-meaning ng isang tradisyon ng pamilya. So, ikaw ba may mga ga galing ka rin ba yun na bago sa gawain ninyong magkakasama sa tradisyon niyo 'to, ah, netong kamakailan lang?
Oo, 'di ba. Ah, oo. Tama. Oo, tama. Oo. Tama. Tama. Tama ka. Okey. Totoo 'yan. Mm. Ay, siguro, um, wala. Medyo meron, um, siguro dahil nung kabataan ko mahirap kami, wala kaming mga, alam mo 'yun, 'yung mga picture kapag New Year or 'yung mga occasion. Ngayon na tumanda na ako at sobrang ganda na ng teknolohiya at sobrang lib ah, parang ko, um, ak ah, tawag nito, mababa na lang 'yung cost ng pag pagbili ng mga cellphone, naka-capture mo na 'yung moment, 'di ba? So dati, hmm, Kodak pa lang tapos 'yung Kodak mahal pa, ta's ipapalami anong tawag dun? Ipapa-ano mo pa para magkaroon ka ng picture. So ngayon kasi, um, isang click lang tapos pwede mo na i-post sa social media, meron ka ng memories na hindi ma-eerase forever, 'di ba? So 'yun siguro 'yung tradisyon namin na kailangan kumpleto kami sa picture. <chuckles> So ayun. Talagang ha babalikan mo 'yun hanggang sa pagtanda mo na. Uy, ah, buo pa kami sa pamilyang ito. 'Di ba may ganong mga memories na kailangan talagang ingatan. So ikaw ba, ah, bakit sa tingin mo mahalaga ang tradisyon ito sa inyong pamilya, lalo na sa lahat ng mga binanggit mo?
Mm. Oo. Mm. Oo. Kaya nga. Ay oo, oo, oo. Mm. Well, ang importansya ng ganitong mga klaseng tradisyon is, 'yon nga, ah, magkakaroon kayo ng bonding at, ah, parang ka kahit parang pinapaalala 'yon na kahit gaano kayo ka-busy sa buhay mayro'n kang pamilya na babalikan or mayro'n kang pamilya na sasandalan. So, 'yon, um, eh napakaimportante pati ng tradisyon na maipasa sa susunod na henerasyon na na hindi dapat kahit ano pang pinagkaiba ng landas ninyong magkakapatid or magkakamag-anak, ah, magka magkadugo pa rin kayo at at at the end of the day, ah, mawa tatanggalin nyo yung mga problema nyo noon at, ah, isasantabi nyo para sa ikakatibay ng pamilya nyo. So, sakin, 'yon yung ano, mahalaga sa tradisyo mga tradisyon, 'no, at gusto kong, 'yon nga, maipasa sa mga susunod na henerasyon para gu gusto mo rin syempre makita na yung susunod na henerasyon na ginagawa nyo na masaya masaya kayo na together na magkakapakapamilya na magkakadugo yung sabi nga nila is blood is thicker than water, di ba? So, ikaw ba sa sarili mong opinyon, ano yung halaga ng tradisyon sa inyong pamilya ya?
Totoo. Oo, tama. Tama ka. Totoo. Totoo yan. Tama ka. Hmm, totoo yan. Tama-tama. Oo nga. Tama 'yon, oo nga. Ayan. Siguro sa akin ang ma-ko-continuous ko na lang talaga is yung bonding na, um lalo na sa hapag-kainan, yun talaga. Kasi napapag-usapan niyo yung kailangan pag-usapan. Kahit na may kung problema yan or happiness or kung anong nangyari sa araw mo, 'di ba may mga gano'n. Kasi, ah, malalaman mo eh, natitingnan mo sila sa mukha kung okey ba sila, happy ba sila. Parang, ah, andun yung connection talaga, hindi lang yung nasa cellphone lang, 'di ba. Kasi mostly lalo na sa mga OFW, lalo na yung mga tito ko, tita ko na nag-o-OFW, pero kahit na nag-o-OFW sila, malayo sila at medyo iba yung panahon or oras nila, basta may video call at nandun yung, um, hapag-kainan, kakain na ang bawat isa, li nandun sila. So ang tibay lang kapag ganun yung tradisyon kasi talagang pamilya, um, yung sinabi mo nga na kailangan talaga i-set aside basta kayo ang magkakasama, 'di ba. So ikaw ba, marami ka bang idadagdag?
Ayan, oo. Mm. Mm, tama. Mm. Ayan, oo. Mhm. Oo. Well, sa'kin, ah, yun nga, um, hi para sa hindi sa'kin importante yung mismong event 'no, o yung kung ano man yung ginagawa niyo. Ang para sa'kin, impe pinakaimportante is yung halaga ng tradisyon na 'to, yung meaning, yung memory na krini-create niyo na magkakasama at para sa'kin hindi kailangan ganun kagarbo yung event. Kasi ang importante, nga is yung meaning, yung magkakasama kayo na masasaya, kahit simple nga lang, eh. Ako o akin, okey na dun, eh, so
Totoo 'yan. Totoo 'yan. Mm. Totoo. Tama ka. Oo, yung parang intimate, um, party ang sinasabi nga nila.
Oo.
Or intimate tradition, yung hindi na kailangan, um, magtawag ng barangay. <chuckles> Di ba yung mga gano'n? Parang kasi nawawala na yung essence ng pagsasama kung lahat hindi naman talaga totoong, ah, magkakasama or hindi naman talaga totoong pamilya, eh, talagang makikisama, di ba? So talagang maganda kapag intimate kasi yung mga close friends, yung mga close family, yun talaga, ang ganda talaga kapag ganun yung yung tradisyon hindi kasi ngayon pabonggahan na, eh, parang nawawala na yung essence, di ba?
Kaya nga. Oo. Oo, tama. Mm. Ayan. Oo. Oo, parang Pa-flex na lang gano'n. So, yung pa pa ayun yung pangit. Ah, maganda pa rin siyempre yung, eh, ah, tawag dito, ikaw or I mean kayo kayong magkakamag-anak or yung mga mahal mo na tao mo sa buhay mo, kasama mo. So yun, alam mo, ah, nag-enjoy ako sa usapan natin kasi parang nostalgic na at tsaka naka-relate din ako sa mga na-share mo. Siguro sa susunod na pag-uusap na lang natin ulit 'no, ayun.
Tama. Tama. Oo. Tama. Oo, malay mo bukas continue na lang natin 'to at tsaka mal um, advice ko lang sana sa pamilya mo, tuloy tuloy pa rin yung tradisyon na magaganda, na alam mo yun, na ite-treasure mo hanggang sa pagtanda mo at puwede mo siyang i um, i-give sa sa next generation, di ba?
Mm. Oo, tama naman. Well, sa'yo din naman. So ayun, sa susunod na pag-uusap natin na lang ulit at lagi ka mag-ingat. Paalam.
Oo naman. Salamat. Mag-ingat ka, paalam.